آآ، لأ، يعني أنا مؤخرًا مثلًا هاقول لِك كان آآ، ما كانش حد من قرايبي، دي كانت صديقة ليَّ، وأنا كنت جايبة لولادي، كنت جاية مساف مسافرة وجاية من السفر، وجايبة لإبني كام shoes وماركات يعني، و وج لمّا جه يقيسهم ما جوش على مقاسه. أو يا ربي في بعض الحاجات اللي هو لبسهم مَرّة واحدة وخلاص، آآ، كان في مرحلة النمو دي رجله آآ، أ آه رجله مقاسها زاد من بَعد ما كان بيلبس 39 لقيته دخل في ال42. أنتِ عارفة الصبيان بيكبروا مَرّة واحدة كده.
كانوا صغيّرين؟ آه، مقاسهم ما كانش مضبوط عليه.
ف أ رُحت جاية بيني وبينها قُلت لها: "باقول لِك إيه، أ أنا عندي كام حذاء كده كنت جايباهم للولد و ورجله إيه رأيِك تاخديهم لإبنك؟ لو مش عاجبينِك مش مهم يعني، بس أنا بصراحة هُم غاليين عليَّ فقلت أديه يعني أ للولد وإبنك أنا باحبه".
آه، ح حسّنتِ لها الموضوع وقُلتيه ب يعني، عَرَضتِ الموضوع صح، بالضبط، إمم.
ب بشكل حلو، آه. مع إني كنت يعني مقلّقة شوية، بس قُلت بَقى إيه ما يعني أقول لها يعني. فوالله اتبسطت جدًا بالكلام، و وخدتِه بصدر رحِب وقالت لي: "والله ول"، وخ لمّا خدتِهم بَقى شكرتني بعد ما الولد قاسهم، وكلمتني وقالت لي: "ده مبسوط بيهم جدًا، ده جرّبهم وكانوا حلوين أوي عليه"، فأنا شايفة إن إن تبادل المنافع ده حلو جدًا يعني.
طَب أنتِ بتقولي تبادل منافع، إيه رأيِك بقى في الناس اللي ممكن تكون عندها حاجات وبت بدَل ما ت يعني بتعملها كإنفاق أو تديها لحد م يعني يستحقها، بتفكَّر إنها تبيعها؟ أنتِ فَكّرتِ إن أنتِ تعملي كده قبل كده، تبيعي حاجات ما لهاش لازمة عندِك؟ آه.
ف ف آه، وهو ده اللي أنا باقول لِك عليه بقى. آه، ما أنا لسه كنت باقول لِك في الأول بقى في وسايل كتير إن أنتِ أ بتتخلصي من من ملابسِك أو من أغراضِك بوسايل كتير. يعني مثلًا في مَرّة أنا كنت عايزة أغيَّر الأنتريه بتاعي، و وكان فيه شوية حاجات كده ديفوهات ما هياش عاجباني. فرُحت مصوراه، وفي موقع كده خاص بال بال بالبلد اللي أنا عايشة فيها، وصَوّرتُه وعرضتُه، وعرضتُه للبيع، وجاب لي مبلغ كَمِّلت عليه، وجِبت يعني شكل تاني أنا كنت حابة إن أنا أشتريه، وجِبتُه. يعني ما فيهاش أي مانع، آآ، طالما أنا ده محتاجاه، يعني أنا كنت محتاجة حقيقي أكمِّل على المبلغ اللي معايا عشان أعرف أجيب ال ال ال الStyle الجديد ال اللي كان عاجبني. فأنا ما باشوفش فيها أي مانع.
عَرَضتيه آه، عَرضتِ الأنتريه للبيع. طَب أنتِ بتعملي كده؟

أ هو يعني طَب ليه هارميها وفي حد ممكن يستنفع بيها؟
ما هو مفيش حد. خلاص مفيش حد. آه بالضبط.
والّا تقصدي مفيش حد ينفع أديها له؟ آآ أنا ما باحبش الكراكيب بصراحة. يعني الحاجة آه تحسي إن الحاجة الموجودة لو هي زيادة عن إحتياجِك بتديكِ طاقة سلبية.
آه، فهت هتمَشي على طول. إمم، فأنتِ بتفضّي حواليكِ.
يعني ال بافضّي حواليَّ على طول. حتى عارفة الكرسي اللي مركون بَقى له كتير ما بي ما بيتقَعدش حد عليه و، ومش موجود، يعني مال مالهوش لازمة أصلًا وجوده ده. المساحة الفاضية تريحني نَفْسيًا أكتر، فاشيله.
إمم. يعني الكرسي بيتعامل معاملة الهدوم اللي لو قَعدِت 3 شهور ما لمستهاش، آآ تطلعيها، فممكن تعملي معاه كده؟
لأ، مش أكيد مش 3 شهور يعني مش 3 شهور، بس ممكن يكون كرسي في مكان كده مثلًا، كان عندي كرسي حاطاه كده، وحاطة جنبه طقطوقة صغيرة جنب الباب، بس ما حدش بيقعد عليه خالص. يعني ما ح هو مكان أصلًا م مش نافع للقَعدة، هو مش للقعدة، هو كإيه؟ ك كstyle كده للمكان، فده مِكَمِّله أو <tsk> ح إ كُل ما أعدي عليه أقول له يا ابني أنت هتفضل قاعد لوحدك كده ما حدش بيعبَّرك؟ فل لحد ما إتخلّصت بيه، لحد ما إتخلّصت، إتخلّصت منه وجبت زرعة جميلة كده، وحطيتها مكانه، إدِّت منظر مريح، وإدِّت شكل جمالي جميل كده. قُلت لها أنتِ كُنتِ فين من زمان يعني؟ سايبة لنا الكرسي كده ف فلأ، التغيير واللمسات والتخلّي عن الحاجات اللي مالهاش لازمة ضرورة جدًا في حياة كل حد فينا. مع إنِك مش الأش مش الأشياء بس.
<laughs> آه. مش للقعاد آه. فإنتِ ما بتحبيش الكركبة حواليكِ، وإتخلصتِ منه ط آه. طَب وأنتِ بقى آه طَب أنتِ بتقولي علمتِ أولادك وقُلتِ لهم وإستجابوا لِك، وجوزِك بَقى نَفْس طباعِك والّا هو أساسًا ما بيهتمش بالحاجات دي؟
أنا إيه؟